لأ هي مش حاجة طبيعية، في أبهات كتير ما بيعملوش حاجات كتير حقيقة، وأهل، في حاجات كتير ممكن ياخدوا تصرف فيها معيّن ما بياخدوهوش خالص، بيستسهلوا زي ما بيقولوا، بياخدوا ال التصرف الأسهل أو التصرف اللي مش هيتعبهم شوية. أنا أفتكر موقِف تاني معلش هاحكيهُ لك، آآ، إن آخر موقِف، آه، آآ، إن أنا كنت في البيت وأنا صغيرة وما حدش موجود وبابا قال لي ما تدخليش المطبخ نهائي
آه. اهم. بالضبط آه. آه، آخر موقِف بقى قولي لي عليه. آه. تمام.
وأنا جايب لِك كل حاجة وكده. المهم إن أنا قررت إن أنا عايزة أبسطه، فلأ مش عارفة ليه يعني هو إن أنا قلت قلت آه، آه أنا قلت هاحمَر له بطاطس علشان لمّا يرجع يلاقي في حاجة ياكلها.
ما خلاص هو هابسطه يعني هابسطه، آه. إمم.
تمام؟ أنا نسيت البطاطس على النار والبيت كله ولّع وأنا جوه.
تمام ز ياه! يا لهوي! آه.
ب ولّع التلاجة فرقعت والبيت كله أسود وأنا أنا لوحدي أنا مش عارفة أعمل إيه.
ده أنتم حياتكم كلها فخر و ولعة آه.
<giggles> المهم إيه، فأنا رُحت متصلة بيه على طول أ أنا أول ما كلمته قُلت له ما قُلتلوش أي حاجة، قُلت له البيت ولّع، يعني هو مش هاقول أي حاجة تانية. برضه في 5 دقايق كان جا، بس حاول بقى يسيطر على الموقِف؛ عشان قبل ما ماما تيجي. وعايزة أقول لك إنه نزل اشترى تلاجة تانية شَبَه بتاعتنا بالضبط وجاب ناس عشان يبيضوا البيت؛ عشان ما يضايقش ماما آه.
<chuckles> آه. آه عمل كل حاجة عشان ي يدا الموضوع.
وما زعقليش خالص، عايزة أقول لك ما زعقليش نهائي، هو قعد بس يفتش فيّا كده لو أنا كنت اتحرقت أو اتصابت أو أيًا كان، و واتعامل برضه مع الموقِف كده إيه، يعني أنا أ أعتقد برضه أنا لو اتحطيت في نفس الموقِف لأ ده أنا هابقى رد فعلي مختلف خالص عنه يعني.
آه. و والله أنا مش عارف أقول لِك إيه، حكايات كلها فعلًا فخر بباباكِ وبعيلتِك كده واستمتعت جدًا بال بالحوار معاكِ وأتمنى إن هو يتكرر تاني بصراحة.
آه حقيقي آه Merci جدًا.